Je voudrais te parler d'un, mmh, d'un truc, heu, de mon, heu, gros problème d'organisation, hem, je suis pas quelqu'un qui sait, heu, prioriser, heu, je suis pas, j en fait quand j'ai trop de choses à faire, waouh, je me noie dans un verre d'eau et j'y arrive jamais à faire un choix. Donc, je fais un peu tout en même temps, donc rien. Est-ce que toi, tu aurais, heu, des conseils, un point de vue sur, heu, comment un petit peu, heu, gérer quand, heu, tout, heu, te semble urgent quoi?
D'accord. Oui. Oui q bah, déjà on va essayer de voir tout ça ensemble et je pense qu'il y a plein de méthodes qu'on peut qu'on qu'on peut mettre en place qui soient assez simples, tu vois? Pour to heu, voilà de te soulager un petit peu de de de de ces pensées-là et de tes difficultés et est-ce que tu peux me décrire un peu quelles tâches, en général, heu, bah, te demande plus d'intention? Ça va être quoi, ça va être plutôt ton ton temps de travail, ta mmh, ta vie professionnelle, ou ce qui se passe à ta maison, ton relationnel?
Mmh mh. Mmh OK. Hem, en priorité, ça sera le travail. En fait, heu, alors l'exécution de mon travail, heu, bon après je travaille en indépendante, donc, hem, si tu veux, il faut que je fasse un travail, mais en même temps, je dois toujours chercher des missions. Donc ça, par exemple, bah, rien que sur le professionnel, j'arrive jamais trop à m'organiser. Tout me semble urgent quoi.
D'accord. Ah oui. Mmh. D'accord OK, donc en fait tu a tu arrives pas à prioriser en fait, heu, tes objectifs, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. Donc heu, il y a des fois je me dis: «Ben attends, heu, fais, heu, en n en priorité numéro 1 ben heu, le travail, heu, qu'on t'a commandé, parce que c'est avec ça que tu gagnes ta vie. Mais, heu, si tu passes tout ton temps là-dessus, en fait, tu as pas le temps de chercher autre chose et si demain, heu, ben, la mission s'arrête, si elle est pas renouvelée, bah, tu as rien en en sécurité quoi, pour ta sécurité». Donc heu, heu, j'ai toujours un peu de mal à gérer ça, savoir qu'est-ce que je dois faire en 1er, comment le faire, heu, ça, c'est un des champs, heu, principaux de de de mmh, ma désorganisation, on va dire ça.
Mmh, OK. Oui. C'est vrai. Bien sûr. Mmh mh. Ah oui d'accord et est-ce que tu penses que tu pourrais réorganiser justement ton temps de travail d sur la journée pour te dire: «Alors de telle heure à telle heure je fais mon travail, je fais ma mission actuelle» et puis, heu, peut-être pendant ta pause déjeuner ou alors juste après le travail tu t'organi enfin tu tu t t'organises, heu, pendant 1 heure pour justement chercher d'autres missions derrière. Est-ce que ça tu l'as déjà fait?
Mmh. Non, je t'avoue que je fais tout au feeling en fait, heu, je veux pas de découpage horaire et mmh, il me semble que c'est la meilleure des choses à faire, hein. Peut-être me dire, heu,: «De telle heure à telle heure, tu fais, heu, ton boulot, heu, que tu dois rendre, heu, heu, de telle heure à telle heure, tu cherches du boulot» et en fait à chaque fois je me le dis, dans la tête, mais je le fais pas, je sais pas pourquoi, je je me laisse un peu porter par le vent quoi.
D'accord. Ouais. D'accord. Ah, oui OK, mmh d'accord, bon en fait tu es tu es quelqu'un de de de spontané aussi, heu, voilà qui qui marche au feeling comme tu l'as dit. Donc ça c'est c'est c'est ton caractère et heu, bah, c'est, heu, c'est c très bon d'être comme ça aussi, hein. Parce que ça évite aussi de d'être d'être un peu trop stressée et tu penses que ça pourrait te correspondre, heu, de de justement te faire un petit planning comme ça, pas forcément, heu, sur 1 mois parce que c'est un peu long, mais tu vois un petit truc heu, pendant u une semaine seulement tu vois? Pour essayer, juste?
Mmh mh. Mmh. Mouais, je pourrais essayer, heu peut-être, me faire ça le dimanche soir et comme ça même tu sais ça me rassurerait parce que, mmh, le pire c'est que, oui je te dis, je suis spontanée, mais heu, ça m'angoisse. Parce que j'arrive le lundi, je me dis: «Ah mince, je me suis pas levée à l'heure que je voulais, bon, qu'est-ce qu'on fait? Attends, mais je je suis pas réveillée, je me sens pas de commencer le travail». Et si en avance, le planning était fait, peut-être que déjà, je me poserais pas autant de questions, quand je commencerai le lundi.
Ah, d'accord. Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait t'aider justement à à réorganiser tes, heu, tes, mmh, tes tâches. Et heu, aussi, pourquoi pas réorganiser heu, bah, tes pensées parce que c'est vrai que c'est quelque chose, heu, qu de compliqué quand on se disperse un peu trop et du coup, on a du mal à rester concentré sur quelque chose de précis. Donc juste mettre ça en place, tu vois, une fois, pour voir si ça t'aide et puis si ça t'aide pas, il y a toujours d'autres méthodes, hein, il y a toujours au moins 2 solutions à un problème, donc, heu, on pourra trouver ça ensemble aussi, si ça te convient pas.
Mmh. Ouais. <laughs> Ouais. Non, mais tu as raison, il faut au moins essayer parce que, heu, c'est bien beau de se le dire, mais si je le fais pas, ça va pas le faire. Et hem, et du coup, il y a d'autres choses qui se superposent, hein, bien sûr. Donc après, heu, j'ai, heu, plus ou moins les obligations personnelles. Hem, en fait, depuis que je suis indépendante, j'ai repris ce rythme de, bah, c'est trop bien, parce que je voir, je peux voir mes proches quand je veux. En semaine, je peux même aller faire du sport à l'heure que je veux, alors qu'il y a 6 mois de ça, j'avais un travail qui était très contraignant. Heu, je travaillais de 08:00 à à 17:00, heu, puis derrière je devais encore faire des choses, enfin, bon. Et je rêvais de ma liberté. Maintenant que je l'ai, bah, j'en fais n'importe quoi. <chuckles> Et heu, j'arrive pas à savoir toujours ce qui est prioritaire, heu, c'est-à-dire si quelqu'un m'appelle et me dit: «Ah, est-ce que tu es libre, heu, pour un café?» Je vais mettre la priorité sur cette personne, même si j'avais envie de faire du sport, même si j'avais prévu d'autres choses.
Oui. D'accord. Oui. D'accord. Mmh. Ah oui. Mmh. D'accord. Oui, bah déjà, c'est c'est tout à fait normal, hein, quand on passe d'un poste de salarié avec, voilà, des des horaires précises et tout ça, à, heu, à avoir plus de liberté dans son travail à, toi-même choisir, justement, ton emploi du temps, c'est c'est normal que tu te sentes, heu, un peu perdue, heu, et déstructurée, c'est tout à fait logique. En fait, ce qui pourrait être pas mal pour toi, c'est justement de de de de tout noter, heu- alors que ce soit numériquement ou même sur un papier ou même sur ton téléphone, hein, tu vois? Heu, de prioriser justement les tâches que tu aimerais faire. Heu, si tes amis t'appellent, heu heu, et que là tu es en tu es en plein travail, heu essayer -même si c'est pas facile- de leur dire, heu, non, calmement, gentiment pour pas les vexer, évidemment, hein. Il faut pas que ça ça ça, mmh, ça joue sur sur ton relationnel, non plus. Heu, est-ce que tu penses que c'est faisable ça, genre se leur mettre un petit stop, tu vois? En disant: «Bah, écoute là, heu, je peux pas, je travaille, et heu, ce sera avec plaisir après travail hein, mais heu, pour l'instant, non», est-ce que te c'est f c'est faisable, heu, pour toi, ça?
Mmh. Mmh mh. Ouais. Mouais. Mmh, bien sûr. Ouais, non, non, c'est faisable. Après c'est pas finalement, tu vois, hem, quand tu parlais, je réfléchissais et je me dis c'est pas eux, hein, qui me mettent la pression, c'est moi parce que, heu, entre le plaisir d'aller voir des amis, hein, ou, heu, sa famille et puis heu le fait de devoir travailler, tu vois? <chuckles> Forcément, tu as envie d'aller te détendre et tout, mais hem, par contre ce que je pourrais faire, tu sais, en effet, alors j'ai acheté un agenda papier, donc, heu, tu vois, je vais pouvoir faire ta ta méthode. Heu ça serait, heu bah, définir des horaires de travail fixes même si je suis freelance et en effet je me dis à partir de 16:30 par exemple, heu, ça y est, je suis libre, je fais ce que je veux, et l'autre truc c'est mettre mon téléphone en mode avion. Comme ça si on me joint pas, eh ben, je peux pas voir les messages et je suis encore moins tentée. Ça peut être une solution.
Mmh. Ouais. C'est sûr. D'accord. Oui. Oui, voilà. Mmh. Mmh, oui. Ah, ça peut être une solution pas mal, ouais de mettre, heu, ton téléphone en en mode avion, ouais en effet pour, bah, pour pas être trop distraite, justement, avec tout ce qu'il y a à côté, heu, tes amis qui t'appellent et tout ça. Ou même des fois les notifications hein, que tu peux recevoir de tel ou tel réseau sociaux, heu, <chuckles> qui aussi, heu bah, ça mange un petit peu de temps, hein. Donc voilà, ouais, essaie de mettre de mettre ça en place, heu ça, ça pourrait être pas mal et puis heu, c'est vrai que des fois on n'a pas tout le temps son agenda sur soi papier, parce que c'est vrai que ça prend du temps, hein, ça ça prend de la place, plutôt. Et du coup, pourquoi pas aussi le créer, enfin, mmh heu, mettre une application sur ton téléphone un une application d'agenda comme ça, où tu peux tu peux noter voilà, heu, tes horaires de la semaine, heu, et essayer de t'y tenir un maximum, même si c'est vraiment pas facile. Mais le fait que tu sois passée d'une vie assez structurée en tant que salariée à une vie un petit peu plus on va dire, heu heu «freestyle», entre guillemets, heu, c'est vrai que c'est quelque chose qui qui demande du temps d'adaptation. Mais heu, il y a aucune raison que tu y arrives pas, hein. Voilà, tu as l'air quelqu'un de sensé, heu, de réfléchi, donc, heu, c'est quelque chose, heu, je pense que tu pourras vraiment a arriver à mettre ça en place assez rapidement.
Mouais. Ouais! Exactement. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh, mmh. Mmh mh, mmh. Mouais. Ouais, mais tu as raison, c'est des petits gestes comme ça. Ça a l'air anodin, mais en fait, si tu les rajoutes, enfin, mmh, si tu les respectes <chuckles> surtout, heu, je pense que ça peut marcher. Et hem, il y a un autre truc dont je voulais te parler, donc bon bah, ça, c'est mon quotidien et en effet, heu, tout faire, heu, en même temps heu heu c'est un peu compliqué parce que je suis pas organisée. Puis aussi, j'accuse, heu, un un une grosse fatigue parce que le contrat précédent m'avait vraiment, heu, essorée. On on me demandait énormément donc, heu, j'ai un, f si tu veux, j'ai pas eu de temps, heu, de repos entre temps. Heu, donc ça c'est un facteur qui qui est là. Heu, pourquoi je te dis ça? Je <chuckles> voilà justement, en fait j'ai aussi le projet de de déménager, de quitter le pays où je suis et hem, et donc, je dois faire tout ça aussi. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis, tout est urgent. Donc il faut que je prépare mon départ, il faut que je travaille et ça, là, la préparation, heu, pour le départ à l'étranger, ben mmh, ça, j'arrive pas à l'insérer dans mon quotidien. J'arrive pas du tout à me préparer et j'ai plus que 4 mois avant de partir.
Oui. Ah bon? D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Mmh. Mmh. D'accord, OK et donc là tu es dans quel pays, ac actuellement?
Alors là, je suis en Allemagne et l'idée c'est de partir en Espagne.
OK. Ah oui, d'accord, donc une ambiance complètement te différente, hein. OK et heu, donc ça fait longtemps que tu as ce projet de déménager?
<chuckles> Oui. Heu, ça fait, alors ça fait 1 an que je veux partir, mais, heu, on va dire que ça fait 6 mois où je me suis dit: «Bon maintenant, c'est OK, heu, tu pars, tu pars», quoi.
Oui. OK. D'accord et est-ce que tu as déjà fait des recherches, justement, pour ton prochain logement, heu, en Espagne?
Alors non, alors, hem, j'ai seulement regardé un petit peu les fourchettes de prix, parce que j'ai pas une ville fixe et hem, en janvier, je devrais partir 1 petite semaine pour aller faire des repérages.
Mmh, d'accord. Ah, oui, OK. Bon bah, déjà ça c'est positif, hein, heu, c'est c'est une très bonne méthode d'aller voir, justement sur place si ça te plaît, si la la ville te plaît ou pas et heu, du coup est-ce que tu peux tu penses que pendant ton emploi du temps actuel, tu pourrais t'accorder encore, peut-être pas forcément 1 heure, mais une petite demi-heure, tu vois? Chaque jour pour, heu, bah, justement, heu, bah, préparer ce ce déménagement? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, hein.
Mouais. Mmh mh, mouais. Mmh non, c'est vrai. Donc heu, dans ton idée, ça serait, heu, me dire: «En fait, j'ai un sorte de top 3, heu, d'urgence, donc 1, heu, bah, faire mon travail, parce qu'il faut manger, <chuckles> heu, 2 chercher d'autres missions pour, heu, me sécuriser et 3 préparer, heu, préparer, l'Espagne», quoi et insérer tout ça dans l'emploi du temps. C'est c'est un peu ça quoi?
Oui. Bien sûr. Oui. Voilà c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est tes priorités a absolues, heu, du moment parce que tout ça, c'est c'est très important comme tu dis. Le travail, heu, c'est prio c'est prioritaire parce que, oui, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu prépares- prépares ton avenir aussi et heu bah le l'argent, c'est le nerf c'est le nerf de la guerre, comme on dit, hein. Donc heu, voilà, ça, c'est indispensable. Chercher d'autres missions pour te rassurer toi et aussi pour t'assurer un avenir financier viable. C'est, heu, voilà c'est indispensable aussi et le fait que tu aies vraiment envie de déménager, c'est quelque chose, heu, de très important, bah, parce que tu sais t carrément «changer de de vie» entre guillemets, hein. Donc heu, voilà, essayer de vraiment, heu, de de te trouver, heu, chaque jour, hem, de te structurer ton temps, heu, de travail, de recherche, heu, d'appartements, par exemple, pour, heu, l'Espagne et de de prévoir ton ton déménagement. Ce sont les 3 trucs qu'il faut vraiment que tu essaies, ah de de de bien structurer en termes d'horaires heu, par par jour. Tu vois? Et t t'y et t'y tenir. Enfin, surtout parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais quand quand quand tu sens que tu es en tu es en train de divaguer et tout ça, heu, par exemple, te mettre un post-it pas très loin de ton poste de ton travail pour, heu, voilà avec tes trucs marqués en gros genre, Espagne, heu, travail, mission et heu, dès que tu as un doute et dès que tu te sens que tu es, heu, voilà, que tu es en train de de te disperser, waouh, te te recentrer là-dessus.
Mmh mmh mh. Mouais, c'est sûr. <chuckles> Mmh, mmh mh. Mouais, ouais. Mmh. Mouais, ouais. Oui. <chuckles> Mouais. Mmh mh. Mouais. Non, non mais c'est, heu, c'est très bien. C'est une très bonne idée ça. Mais surtout le pots le post-it hein, un peu coloré là, heu, parce qu'en effet, <chuckles> tu es un peu tu m'as tu as fait mon profil, heu, je suis bien, je suis bien, j'avance et puis d'un coup je hop là, je flotte <chuckles> et je pars ailleurs. Donc c'est vrai que si ça me le rappelle ben, en plus, heu, ça serait me punir moi-même parce que j'ai vraiment hâte d'aller en Espagne, heu, l'idée d'avoir du soleil me me m'entraîne, heu, vite, hem, est-ce que tu crois que je devrais, mettre mettre une carte postale ou une photo pour me rappeler que ça va être trop bien?
Oui. <chuckles> Ah oui. Oh oui. Ah oui ça, ça pourrait être pas mal ouais, une carte postale de de de l'Espagne, tu sais, de la côte espagnole et tout heu, avec, heu, un petit, heu, une petite carte postale à côté avec, heu, avec une bonne paella, heu, voilà. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait te motiver encore plus, tu vois, à à prendre soin de bah, en fait, de ton futur, parce que c'est ça qui qui qui est en jeu. Là c'est vraiment ton futur, ton futur bien-être. Si si tu veux déménager, c'est que tu te sens pas bien là où tu es, donc, heu, voilà, essayes de de bien structurer ton temps, pour arriver à tes objectifs, heu, le plus, heu, sainement possible, sans te mettre trop de pression aussi, c'est important ça.
Ouais. <chuckles> Ouais. <chuckles> Mmh. Mouais. Mouais. Mouais tu as raison, mais merci, hein. Franchement, tu m'as trop remotivée, heu, je vais appliquer tout ça. Merci pour tous les conseils.
Ouais, bah, je t'en prie, c'était avec plaisir et tu as tous les outils et toute l'intelligence nécessaire pour y arriver. Bon courage à toi.